'Pagka sa beach, sa tingin ko pupunta ka sa umaga, 'yong walang tao. Iyon, meron kami dati napuntahan din sa ano, eh, kumbaga, parang doon kami nagstay sa beach, so sa umaga ka lalabas ka na, tapos maglakad ka, tahimik, kasi walan' tao pa, kumbaga, 'yon nga lang baka mamaya tanghali ka na gumising, pero minsan pag eeffortan mo talagang gumising ng umaga, eh, para ma-experience mo 'yon.
Hmm. Ha, oh. In Okey. 'Yon nga po, eh, 'yon po 'yon usually. <chuckles> Oh. Oo, gano'n pala kasi, eh, 'di po ba 'pag siyempre nakabakasyon ka, hindi mo na hindi ka na nagigising ng maaga, <chuckles> kagaya ng araw-araw ganun po kasi. Gano'n pala.
Oo, oo. Oo. Tapos talagang ano, may chance ka talagang ano, baga parang ikaw kayo lang talaga 'yong tao doon, tapos picture-picture tapos kung baga, laha kahit saan niyo gustong maglakad kaya. <chuckles>
Mhm. Ah. Opo. Subukan ko nga pong gawin 'yon, subukan kong gumising nang maaga 'pag sas sa susunod na pagkakataon na pumunta ako sa mga beach, sige po susubukan ko 'yan, salamat po diyan sa tip niyo.
Oo. Oo. <chuckles> Kasi kami naranasan namin 'yon, pero yu sa ibang bansa din talaga din 'yon, kaya talagang maganda talaga 'yong mapupuntahan mo sa paligid pagka maaga kang gumising.
Hmm. 'Yun nga po 'no, sana din.
'Tsaka safe talaga din.
Ayun nakakamiss, eh, 'yong mga ano, eh, 'pag nandoon ako sa kalikasan talaga, ayoko naman din po kasing umakyat ng bundok, para lang maranasan 'yon, kaya 'pag sa mga parke lang po talaga ako, basta 'yong mga lugar na maraming puno, gano'n, 'yon po talaga 'yong mga madalas kong puntahan, eh.
Oo. Oo. Oo, oo. Sabagay marami na sa atin nadevelop ngayon na mga ano, ah, pero nasa siyudad na ginagawang parke, 'di ba? Oo.
Opo, tama po 'yon, tama. Oo nga po, eh, kahit papaano mayroon, ang ano na lang po talaga 'yong pagpunta mo doon kasi minsan kahit sandali la ay, 'yon kahit maikli lang 'yong biyahe, eh, sobrang tagal mo pa din dahil sa trapik ho, eh, kaya nakakaano na din minsan. Pagdating mo doon, ilang oras ka lang makakapag-relax, 'tas pagbalik mo, ano ka na din, stress ka na din pagba pagkauwi mo dahil sa trapik.
Oo. Oo. Kaya nga. <chuckles> Ngarit huwag ka na uli back to ano na naman.
Ayun nga po, eh, 'yon ang problema, eh, kaya 'yon din po, kaya 'pag babalik ka talaga sa mga lugar na napuntahan mo na, kailangan planuhin mo din. Para at least hindi ka naman mastress at 'tsaka dahil nakapunta ka na doon mm, dahil nakapunta ka na doon, mas okey, mas alam mo na, 'di po ba, parang
Oo. Totoo, totoo. Kasi minsan ano na, eh, iba na, eh. Oo. Oo.
Ayun nga lang 'pag nag-iba na pala 'yong ano. May mga ganoon din po ba kayo napadasan na ano na, parang mataas na 'yong presyo? Ganoon. Nagmahal na.
Oo, katulad no'ng biyahe. Oo, hindi minsan 'yon ano, 'yong daanan or 'yong biyahe, 'yong ruta, 'di ba?
Hmm, ay, oo nga. Oo nga p Nagbabago din nga po pala 'yon, oo, tama, tama.
Mm.
'Yun nga po, pero madalas nga po do'n sa mga probinsya na may ano na, dati kasi no'ng pumupunta ako wala pang mga high wala pang ano sa SLEX, 'yong mga o kaya NLEX. Ngayon meron na, mas mabilis na po 'yong biyahe, 'di ba? <chuckles> Mas mabilis ng bumalik. 'Ya, ayan.
Kaya ng Oo. Uh, oo, totoo. Kaya nga. Baga konting ano na lang, kumbaga maswertehan pero minsan maswertehan na lang walang trapik. <chuckles> Kahit saan. O, sige maraming salamat. Naenjoy ko 'yong usapan natin, sa susunod uli. Good luck, oo.
'Yun nga po, eh. <chuckles> As ah, sige po. Sige po, maraming salamat din po sa kuwento niyo. Paalam po.